En son hangi film ya da dizi seni böyle ilhamlandırdı ve neden oldu bu?
Ya ç aslında çok fazla film, dizi tüketiyorum. Iıı, yani, bayağı, baya bayağı bir, ııı, izleyiciyim, ııı, ama Magarsus demek istiyo son, ııı, olarak Magarsus demek istiyorum.
Süper. Ne güzel. <chuckles> Anladım. E, peki, eee, gerçekten değişik bir kelime aslında, bunun nereden geldiği ile alakalı bir şey geçiyor mu dizide? Hani, nasıl bir durum bana, böyle, başından biraz anlatabilir misin?
Hı hı. Kesinlikle anlatırım. Eee, şimdi bir kere dizi benim topraklarımda çekiliyor.
Tabii, dinliyorum. Hadi ya, neresi peki? A!
Adana. Eee, o yüzden, hani, diziye olan bağım sadece dizi değil, eee, memleket, memleket topraklarımızı görmek. Eee, dizi Karataş'ta çekiliyor. Eee, şeyin, A Adana'nın sahili diyelim biz buna, sadece yarım saat uzaklıkta Adana'ya. Eee, ve o bölgede çok fazla narenciye bahçeleri vardır zaten. Eee, aynı zamanda, tabii, aynı zamanda da deniz kenarı olduğu için liman da vardır orada, eee, ve neden Magarsus dizinin adı? Çünkü çok yakın zamanda Karataş'ta bir antik, eee, yapı, eee, bulundu. Bu, aynen, bu antik yapının adı da Magarsus, o bölgenin adı.
Hı hı. Memleket de aynı zamanda. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Süper. Hımm. O kokular şimdiden geldi. <chuckles> Evet. Hadi ya. Gerçekten inanılmaz, yani. Evet.
O yüzden dizinin adı da Magarsus olmuş.
Anladım, peki, bu dizinin adının geldiği, eee, durum gerçekten çok, böyle, aslında, eee, etkileyici olmuş. Yani, orada bulunan bir tarihî eser gibi bir şey, eee, konu etmişler. Hani, dizilerinin başlığı yapmışlar. Peki, bunu dizide nasıl işlediler? Hani, bu ismi sadece ha buradan mı geliyor yoksa konuyla alakalı bir bağlantısı da var mı, aynı zamanda?
Tabii. Eee, bölgenin adına Magarsus deniyor zaten. Eee, o o yüzden de, hani, eee, dizinin adı Magarsus. Eee, şöyle dizinin içinde, eee, bir noktada gerçekten, eee, dizide, eee, tarihi eser bulunuyor.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı.
Eee, dizide de işlemişler, yani, dediğin gibi bunu. O tarihi eserler bulunuyor ve ne yazık ki, eee, bu kazıyı yapan ve orada petrol arayan, ııı, şirket, eee, “Sakın bunu kimseye söylemeyin”
Evet. Hı hı. <chuckles>
“ve hemen, eee, ortadan yok edin bunları.” falan, diyor. Eee, a o onun üzerine de hikâye orada da genişliyor bununla ilgili, eee, ama dediğin gibi dizide bunu da kullanmışlar o tarihi eser mevzusunu.
A! Hı hı. Anladım. Peki, hani, bu diziyi izlerken, eee, seni alıp götürdü mü? Böyle, içinde kaybolduğunu hissettin mi? Konusu nasıldı? Hani, konusundan biraz bahsedecek olursa, böyle, sana uygun bir konu muydu? Yoksa genel olarak, hani, eee, insanların, böyle, çok da tercih edip izlemeyeceği bir dizi mi, sence?
Yo, bence kim izlese etkilenir? Çünkü dizim, ımm, nasıl biliyor musun? Eee,
Ha!
Aaa, e böyle, çok büyük bir hikâye, tamam mı, aslında? Eee, ama bunu o kadar yerel bir zeminde anlatıyor ki.
Tamam. Hı hı.
Yani, o, eee, yerel Heh, gerçek!
İnsanın içinden mi, yani? O halktan biriymiş gibi.
Evet, gerçek. Eee, o cehaleti, tamam mı? Böyle, iliklerine kadar hissediyorsun. Eee, yani m
Evet. <chuckles> Ya! O zaman gerçekten başarılı bir yapıt olsa gerek, yani. Ben burada hemen şeyi sormak istiyorum: Oradaki karakterlerle, böyle, bağdaştırdığın birileri oldu mu ya da, böyle, kendinden "En yakın hissettiğim karakter buydu, o karakter özellikleri de şunlar." diyebileceğin bir karakter var mı bana tanımlayabileceğin?
Çok. Emm, valla oradaki karakterlerin hiçbiri de bana uymuyor. O kadar uç ki hepsi. Emm, ama işte bir tarafta evin okumuş kızı
<chuckles> Evet. Hı hı.
eee, kızcağız her şeyi yazık bilimle ve eee hani gerçekle çözmeye çalışırken, öbür tarafta, eee, Magarsus'tan, Karataş'tan çıkmamış 1 kardeş ve 1 kuzen. Eee, onlar, yani, i inanılmaz kıro ve inanılmaz cahil.
Evet. N evet. <chuckles> Aslında kardeşler de birbirleriyle çok zıt yani filmde, ay, dizide.
Dizide inanılmaz zıtlar birbirlerine ama bir taraftan da o şimdi cehaleti görüyorsun ama o kadar gerçek yazılmış ki.
Hı hı. Evet.
Kızamıyorsun da. <chuckles>
Yani, aslında bu dizi gerçek hayatta orda karşılaşılabilen bir aile yapısı olabilir, diyorsun. Peki bu aile yapısını, eee, hiç çevrende gördün mü? Yani umarım görmemişsindir ama olduysa hani nasıl bir durumdu? Hiç yaşadın mı? Böyle, hani, dizideki bazı noktaları kendinle bağdaştırdığın oldu mu diyeyim?
Ol olabilir. Tabii. <chuckles> Eee, bi biz ister istemez bağdaştırıyoruz çünkü bizim yabancısı olmadığımız toprak ağası, eee, karakteri toprak ağası lafı, eee, biz Adana'daki insanlar için yabancı olmadığımız bir şey.
Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle.
Eee, mutlaka Adana'da birilerinin çevresinde bir toprak ağası vardır.
Anladım.
Eee, eee, ya okulda arkadaşının babasıdır ya, eee, mahallede birinin akrabasıdır, eee, ya da gerçekten sen o toprak ağasının toprağında çalışıyorsundur ya da onun fabrikasında çalışıyorsundur. Eee, bizim çok alışageldiğimiz bir şey ama biz de, eee, kendimize çok kızdık mesela eşimle izlerken. Niye? Ya b bu bu nasıl bu kadar iş dönebilir? Nasıl h aaa, biz d böyle hiç bilmemişiz ve bunlar gerçek hikâyeler. Eee
Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet ya. Imm, büyük ihtimalle, kesinlikle. Yani aslında bu toprak ağasıdır, orda, eee, ııı, anlatılan olay yaşanılan durumlar, işte bu kuzen, kardeş, işte, ablanın birbirleriyle aslında çok farklı olması, bir yandan birinin, eee, o işleri yürütmeye çalışırken bir yandan birinin köstek olması aslında böyle aile ilişkilerinde çok böyle hani, eee, bu, Adana'da geçmese bile hani, eee, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde yaşanılabilecek bir durum gerçekten. Peki bu filmde, eee, izlediğinde bu dizide izlediğinde böyle s sana ilham veren bir şey oldu mu? "Ya, aslında bu gerçekten çok mantıklıymış, bunu belki ben de deneyebilirim." gibi böyle dediğin bir durum oldu mu?
Doğru, hı hı. Evet. Tabii. Hıh. Kesinlikle öyle. Hı hı. Eee
Belki birinin bir hareketi olabilir, hani, takdir ettiğin bir hareket olabilir ya da, eee, bunu şu şekilde sorayım: Başka birinin yaptığı bir hareket olarak, hani, hiç tasvir etmediğin, onaylamadığın bir an oldu mu dizide?
Ya, biliyor musun d dizinin son sezonunda, eee, şimdi böyle söyleyince, ııı, daha kafamda yerleşti. Dizinin son sezonunda, eee, ailelerden birinin kızı, eee, erkek gibi olan kızı, eee, mesela onunla, eee, empati yapabiliyorsun. Eee, çünkü bu kadar erkek egemen bir toplumda, eee, kız çocuğunun bu kadar görülmemesine rağmen o kadının varoluş çabası, savaşı, ayakları üzerinde durma çabası, o kadar anlaşılır gözü karalığı. Eee, bu arada biz, emm, Adanalılar, gerçekten o gözü karalığı biliriz.
Evet. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Çok doğru dedin, evet. Hı hı. Çok doğru, çok normaldir diye düşünüyorum yani Adana'nın aslında böyle, eee, tehlikeli semtleri de var sanırım orda geçmiyor ama ordan geliyor olabilirler mi peki? Böyle bir, eee, arka plan olabilir mi?
Evet, evet, evet. Eee, o onların zaten o yaşadıkları ka Karataş ve eee
Magarsus denilen yer mi?
Magarsus Magarsus, eee, denilen yerde de zaten öyle semtlerin olduğu alanlar gösteriliyor farkındaysan. A! Bak şeyi çok iyi anlatılıyor, onu unuttum, eee, son 2 sezonda, eee, Suriye'den gelen göçmenler.
Hı hı. Evet, evet. Tabii. Evet, evet.
Ha, çok iyi anlatılıyor orda.
Biraz daha detay vermek ister misin? Yani bu konu nasıl işlenmiş orda? Senin nasıl farkındalık yarattırdı bu durum?
Çok. Çok isterim çünkü
Hı hı.
Yani uf yazık. Gelmişler. Devlet ne ev veriyor, ne bark veriyor, ne iş veriyor, hiçbir şey vermiyor. Bu insanlar... Çor, çocuk aç. Eee, mecburen bir toprak ağası onlara kol kanat gerecek de, sahip çıkacak da onlar da bir şeyler sahibi olacak.
Evet. Hı hı. Değil mi? Anca yani oraya gelene kadar.
O kadar üzücü. E, tabii kimse de boşuna sahip çıkmıyor. Ne kadar pis işleri varsa her taraftan çekiştiriliyorlar ve o pis işlere bulaştırılıyorlar. Eee, o o Hıh. Her şey çocuklarını yaşatmak ve yaşamaları için. Çok acıklı tabii o kısımları ve gerçek, kesinlikle gerçek.
Maalesef. Aslında yaşamak için her şey. Evet. Maalesef. Yani, hayatın gerçeklerini aslında çok güzel bu dizide konu almışlar, işlemişler. Ben, eee, şu an bu gerçekten ses tonundan, eee, anladığım kadarıyla sen de çok etkilenmişsin. Peki, o zaman bu Magarsus'u gerçekten merakla dinledim ve, eee, aslında benim de izlediğim bir diziydi. O yüzden gerçekten, eee, çok keyifli anlattın. Ben başka bir diziye geçmek istiyorum veya filme. İzlediğin bir, eee, film veya dizi var mı? Yani, diyelim ki yönetmeni seni böyle, eee, anlatışıyla yakaladı. Kendi, eee, atıyorum o sinema, eee, tografisini aldı böyle. Senin orda hissettiğin duyguları merak ediyorum aslında.
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Harika! Harika! Lütfen. Hı hı. Hı hı. Son dönemde bir de, ııı, Netflix'e Adolescence diye bir dizi geldi. Eee, böyle er Ay! Çok. Allah'ım hâlâ bak konuşurken canım sıkılıyor onu. Eee, şimdi bir kere çok özel bir çekim, eee, yöntemi vardı.
A! Bak onu duymadım. <chuckles> Hadi ya. Tekniği mi kullanmışlar?
Tek kamera. Eee, kamerayı takip ediyorsun. Sanki her neredelerse ve her ne yapılıyorsa, sen oradaymışsın gibi hissediyorsun.
A! Ay, inanılmazmış gerçekten.
Evet. Ve şöyle başlıyor dizi, gecenin bir vakti, eee, anne, baba, 1 oğul 14-15 yaşında, ondan daha büyük Evet. 1 kız çocuğunun yaşadığı İngiltere'de bir ev Londra'da. Eee, şöyle başlıyor, bir anda, eee
Hı hı. Küçük de bir çocuk. Hı hı.
komando denmez, İngiliz'in komandosuna ne denir acaba? <chuckles>
Ay, <chuckles> ben de bilmiyorum. Asker diyelim. Asker olur mu?
Yok, polis. SWAT mı, SWAT mı denir? Hımm. Böyle, SWAT eki böyle, üstleri bütün, eee, kamuflajlı falan, böyle. Hiç kapı çalmak da yok. Gecenin 3.00'ü gibi direkt evin kapısını kırarak giriyorlar.
Ha, polis, polis. Tamam. I hı. Direkt giriyorlar. İnanılmaz korkunç.
Korkunç, eee, ve sen hiçbir şey anlamıyorsun diziyi izlerken. Böyle, bir anda
Ve dediğin gibi, aslında o tek kameranın oluş da sanki senin evini çalıyormuşlar gibi hissettin mi böyle, korku dolu? Ay.
Heh. Evet. A, evet, evet. Böyle, bir anda çocuğun odasına giriyorlar, çocuğa diyorlar ki uykudan uyandırıyorlar, çocuk altına yapıyor korkudan. "Hadi." diyor, "Hadi." diyorlar, eee, "Hemen karakola götürüyoruz seni. Ne oldu, ne oldu, ne oldu?" anne, baba şokta. Bir, eee, bu buhran, bir şeyler, o süreç inanılmaz geçiyor. Eee, bence müthiş Çok. Müthiş ayrıntılardan biri şuydu, karakolda çocuğa gösterilen eee <tsk> nasıl denir? Eee, yok, şey, emm, ilgi, ilgi. Eee, düzgün davranıyorlar, yani, çocuğa. Durumu çok anlayarak, onun bir çocuk olduğunu anlayarak. Bütün polisler. Eee, işte, babasına diyorlar ki, "Lütfen siz yanında durun, kendini kötü hissetmesin." Bir de bunları izliyoruz hiçbir şey bilmiyorken.
Ay, kıyamam. A, a! Ay, ne kadar üzücü. Hı hı. Neyi? Fotoğraf. Deliller. İlgi. Ha, anladım. Evet. Evet. A!
Ev onot ondan da etkileniyorsun, diyorsun ki, "A, na ne kadar iyi, ya, yani." Ay, sonra bir ortaya çıkıyor ki çocuk, eee, kendi yaşıtı kızı öldürmüş.
Evet. Neyi? Kendi yaşadığı?
Yaşıtı kızı öldürmüş okulundaki.
İnanmıyorum, ay.
Ve hiçbir sebebi yok.
Ne kadar ko Ya, dizi eee, filmde peki hiçbir sebepsiz mi oluyor? Yani, bu şekilde bitiyor mu?
I ıh. Evet, hiçbir sebebi yok. Hiçbir sebebi yok. Eee, orada yeni bir kavram öğrendim ben. Eee, bilmediğim için de kendime de kızdım. Eee, 20 yaşındaki oğlumla izledik. O, anlattı bana izlerken anlattı hatta. Incel'ler diye bir kavram var.
Ay, inanılmaz gerçekten. Ay. Hı hı. Evet. Hı hı. Allah Allah. Incel'ler
Incel'ler, eee, bu incel'ler
Sanki duydum ama çok aklımda bir, eee, şey canlanmadı açıkçası, anlatmanı isterim.
nasıl biliyor musun incel'ler? Bu yeni dönem, emm, kızlar tarafından ilgi çekmeyen erkek çocuklarının, eee, ilgi çekmek amaçlı yaptıkları böyle abuk sabuk, saçma sapan işler. Hatta oğlum bana anlattı. Eee, şöyle anlattı; eee, kendi 20 yaşında ya, "Ben" dedi, "çok şanslıyım, benim dönemime denk gelmedi bu."
Hı hı. Ay. Evet. Kesinlikle ya.
Yalnız şu an, bu dönemde eee çok fazla incel var ve hepsi çok tehlikeli, dedi.
Çok doğru, çok haklı. Yani, eee, bu aslında belki de, eee, gerçek hayattan bir hikâye bile olabilir. Bu farkındalığı arttırma amaçlı da yapılmış bir şey olabilir. Bunu izleyip aslında korkmamak, hani, eee, denk geldiğinde ona uygun, eee, davranmak belki de, eee, umarım da kimsenin başına gelmez. Allah korusun, yani, gerçekten o his izlediğindeki hissettiğin korkuya kadar ses tonundan aldım. Benim bile tüylerim diken diken oldu, yani. O yüzden, eee, gerçekten, eee, umarım
Evet. Mümkün değil. Gelmez. <chuckles> <giggles> Evet. <giggles> Bence bence herkes izlemeli. Eee, son dönemin, eee, ruhunu anlamak için neler yaşandığını, çocukların ne duygular içinde olduğunu, eee, her ebeveyn izlemeli. Ebeveyn olmasa da izlemeli, yani, o o kadar iyi bir dizi.
Hı hı. Kesinlikle. Ben izleyeceğim, şu an meraklandım. Eee, bu verdiğin bilgiler için, sohbetimiz için çok teşekkür ederim sana. Eee, gerçekten çok keyif aldım.
Evet. Asıl ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Sen de.
Görüşmek üzere, kendine iyi bak.